Son zamanlarda aklımı kurcalayan bir konu var. Emm, ben aslında lisanstan 2019 yılında mezun oldum. Eee, ama daha sonra, eee, yine Türkiye'de bir yüksek lisans yaptım. Eee, sonra yine aynı alanda, eee, 2'nci yüksek lisansımı Avrupa'da yapmaya karar verdim. Bunun, eee, en önemli sebebi de mesleğimin artık Türkiye'de yaptığım şekliyle beni tatmin etmiyor oluşuydu. Eee, şimdi burdaki program 1 yıllık ve, eee, bir 9 ay sonra falan bitecek, yani. Ama ben ne yapacağımı, mezun olduktan sonra yani ne tür işlere bakmam gerektiğini vs. hiç bilmiyorum. Biraz, böyle, "kendimi uzay boşluğunda kaybolmuş gibi hisse hissediyorum.” dersem yeridir yani. Emm, sence burda nasıl bir bakış açısı geliştirmem lazım? Biraz, eee, tavsiyeye ihtiyacım var açıkçası.
Tamam. Hı hı. Hı hı. Hı hı, tamam. Hı. Anlıyorum. Yani, <clears throat> öncelikle şeyi söyleyeyim. Hani, hepimiz üniversiteden sonra, eee, işte yüksek lisanslardan sonra vs. hani, bili çünkü okulda sana tamamen ne yapacaklarını vermiyorlar, eee, ve kariyer ve çok farklı yönlere gidebiliyor. Aldığın eğitim aynı olsa bile tamamen farklı eğitim ala eee, kariyerde olan insanlar olabiliyor. O yüzden hani, bir önce süreç bence normal. Biraz kaybolduğunu hissetmek, ne yapayım? İşte, Türkiye'ye gitmişsin, buraya gel işte, başka ülkeye gitmişsin vs. E, şeyi sorayım öncelikle, ne ne okuyorsun mesela? Şu anki yüksek lisansın ne üstüne?
Hı hı. Evet. Eee, İnsan Hakları Hukuku. Türkiye'de de aynı bölümde yapmıştım ama buradaki bölüm daha çok Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, eee, yönünde. Yani Avrupa Birliği Hukuku ve diğer, eee, işte, bölgesel hukuk sistemleriyle karşılaştırmalı bir program diyebilirim.
Tamam, program güzel gözüküyor, eee, yani, ama peki, bu alanda çalışmak istiyor musun? O zaman okuduğuna göre, 2 tane yüksek lisans yaptığına göre bayağı ilgini çekiyor ve eğitimlisin de anladığım kadarıyla.
Evet. Yani, tabii ki bu alanda çalışmak istiyorum. Çünkü, hani, hukukçu olarak insan hakları alanında çalışmak beni hep tatmin eden bir şey oldu. Sadece Türkiye'deyken, eee, bir avukatlık pratiğim vardı. İşte, duruşmalara gitmek, eee, dilekçeler yazmak, savunmalar yapmak gibi ama artık bu olmayacak benim hayatımda. Çünkü, eee, burada aynı şekilde bir avukatlık pratiği yapmam mümkün değil. Bunun için o ülkenin hukuk sistemindeki bir hukuk fakültesini tekrar okuyup yeniden avukat olman gerekiyor. Zaten bu benim istediğim bir şey de değil artık, eee, ama, işte, tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Yani, birkaç tane opsiyon var. Mesela şöyle söyleyebilirim: İşte, bunlardan bir tanesi, eee, bu bölgesel kuruluşların örneğin, işte, Avrupa Birliği'nin bir kuruluşu olan Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları ile ilgili çalışan, eee, raportörlüklerinde, işte, yasal danışman olarak ya da araştırmacı olarak çalışmak mümkün. Bir diğer seçenek örneğin, eee, üniversitelerde, eee, işte, doktora yaparak bir araştırma görevlisi pozisyonunda çalışmak da mümkün. Eee, onun dışında bir de şey geliyor aklıma. Eee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, aaa, Avrupa, ko emm, eee, üye, eee, mahkemeyi mahkemenin, eee, yetkisini tanıyan ülkelerin, eee, hukukçularını, ooo, oralara o ülkelerden gelen başvuruları incelemek üzere de çalıştırıyor. Bu da bir seçenek ama, işte, hangisini yapacağımı gerçekten bilemiyorum.
Tamam. Tamam. Hı hı. O da güzel. O da güzel. Hıı. Peki, eee, şeyi merak ettim, sonuçta güzel aslında biraz opsiyonlarını biliyorsun ve hepsi de hoşuna giden opsiyonlar gibi. Hepsinin önü açık da dediğin gibi belki direkt mahkemede olmak değil ama birçok çeşitli alan alanları var anladığım kadarıyla. E, bunlara başvuru süreci nasıl? <clears throat> Çünkü hani kolay mı? Sonuçta hepsi hoşuna gidiyorsa hepsini bir deneyebilirsin. Öncelikle başvuru süreci nasıl oluyor? Kim seni kabul edecek? Yani bazen <clears throat> birçok şeye başvuruyoruz, başka bir şey oluyor ve senin söylediğin alanlar da herhalde çok da kolay alanlar değil anladığım kadarıyla. Yani üst düzey hukuksal süreçleri takip eden büyük kuruluşların pozisyonları diye anladım.
Evet. Hı hı. Kesinlikle. Yani şöyle, eee, doktora meselesine, mesela, akademide kalmak istersen orda, aslında, eee, işte, üniversitelerin açtığı akademisyen ilanlarına b bakmak, bunları takip etmek, şartlarını i incelemek gerekir. Orada gerçekten, hani biraz da kişinin kendi profiline uyan şartlar olması lazım. Çünkü çok fazla aday başvuruyor ve, eee, hani özellikler aranan özellikler bakımından en uygun aday seçiliyor. Eee, işte burada yazdığın yüksek lisans tezi, emm, meslek pratiğin ve yine aldığın dersler, eee, mezun olduğun bölümler önem kazanıyor. E, bu bir ihtimal olabilir. Ben de zaten şimdiden ara ara, aaa, bakıyorum böyle ilanlar çıktıkça. Hiç değilse mezun olduktan sonra neyle karşılaşabileceğimi görmek için. Eee, diğerinde, işte, mahkemenin, eee, AİM'in açtığı ilanlar bakımından orda da prosedür belli aslında. Eee, yani karşılaman gereken kriterler, işte, kendi ülkenin de hukuk mezunu olmak, avukatlık mesleğini yapabilecek yetkinlikte olmak, eee, i İngilizce ya da Fransızca'dan birine üst düzey hâkimiyet. Eee, onun dışında orada bir sınav yapılıyor, ona girmen gerekiyor, ordan başarılı olman gerekiyor. Eee, ondan sonra da artık bir mülakat süreci ve onun sonunda belli oluyor. Biraz, eee, aşamalı ve zor bir süreç. Eee, bir diğeri de, işte, parlamentonun ilanları da yine kendi sitesinde yayınlanıyor ve, işte, genelde insan hakları hukukundan, eee, yüksek lisans mezunu ve işte spesifik olarak şu şu şu alanlarda çalışmış gibi, eee, ilanlar da kriterler açılıyor. Yani böyle, eee, genel olarak.
Aynen. Hı. Tamam. Hı. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı. Evet, evet öyle gözüküyor. Tamam. Tamam ya, aslında hepsinin sürecine hâkimsin anladığım kadarıyla, “Onların arasında seçemiyorum.“ gibi söylüyorsun herhâlde. Ama, yani birine başvurduğun mes bu başvuru süreçleri çok sıkıntılı mı? Yani sonuçta tamam, belli bir standartları var ama sonuçta başvuruyorsun, sınava giriyorsun. Şimdi şöyle düşün mesela, en çok içinden hangisi geliyorsa ya da okulda mesela başarılı olduğun derslerle alakalı olan, daha çok ilgini çeken biri daha iyi geliyorsa ondan başlarsın. Ama e, o olmadı diyelim. E, o zaman, eee, zaten sana diğer alternatifler kalacak. Yani inşallah olur tabii ki, en çok istediğin, negatif konuşmak istemiyorum ama sonuçta alternatif yaratmak durumundasın. Yani iş hayatında da biraz si zaten çalışmışsın Türkiye'de. Belki hukukta farklı mı bilmiyorum ama bir şekilde alternatifli ilerlemen lazım ki o olmazsa, o olmaz gibi. Hepsine bir yandan hazırlanman senin için çok zorlayıcı bir süreç mi olur, yoksa konular zaten deneyimin hepsini tutuyor. Eee, hani sınavlara girmek, biraz çalışmak yapılabilir mi senin tarafında mesela?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında, bu söylediğin mantıklı. Çünkü, eee, dediğin gibi, yani, ben bunlardan birini, eee, atıyorum, işte, kendim düşündüm, karar verdim. “Evet, bunu yapacağım.” dedim. Ama belki de olmayacak. O zaman benim, senin de dediğin gibi gerçekten bir B planına ihtiyacım var. Emm, yani, hepsine birden, b şimdiden bir hazırlık sürecine girmek, evet, yapılabilir. Yani, zaten aldığım eğitimin kendisi ve oradan başarılı olmak. Aynen yani, buradan başarılı olmak da bir, eee, şey, eee, olarak, yetkinlik olarak zaten aranan şartlardan biri olacak. Ama onun dışında, işte, o bahsettiğim, eee, aşamalardaki sınav, mülakat süreçleri hatta bazen şey de istiyorlar, işte, emm, böyle, bir gönüllülük ya da staj deneyimi vs. falan. Ya da tı tabii benim ders ders yoğunluğum biraz yoğun yani. Öyle bir şeye vakit bulabilir miyim bilmiyorum ama biş bir seçenek olabilir tabii.
Sıraladın. Alakalı, değil mi? Hı hı. Harika. Hımm. Onu soracaktım. Hı hı. Şu an şey mi var mesela, eee, işte tez, eee, falan süreci mi var? Yani, eee, nasıl gidiyor eğitim süreci? O, zaman bulmak, eee, staj için soruyorum mesela. Aslında bazen uzaktan iyi geliyor. Biraz stajını yapınca çok daha iyi anlayabilirsin ama yoğunsun herhâlde. Hani, bu 9 ay yoğun mu geçecek mesela? Zaman bulmak zor mu geliyor diyorsun?
Hı hı. Kesinlikle öyle. Çünkü, eee, buradaki sistem Türkiye'dekinden biraz farklı. Türkiye'de bir yüksek lisans yaptığında, ilk önce ders bö dönemini tamamlıyorsun. Derslerinin tamamından başarılı olduktan sonra tezini yazmaya başlıyorsun. Yani, tezini yazarken aslında derslerle uğraşmıyorsun. Sadece tezle uğraşıyorsun. Ama burada, bölüme başladığın anda ilk ay içerisinde senin artık tez danışmanını ve konunu bulmanı bekliyorlar. Ben de şu an bir konum var ve onun, eee, bu derslerimi bitirene kadar tezimi de bitirmem ve derslerden mezun olurken tezden de aynı şekilde mezun olmam gerekiyor. O yüzden hem ödevleri hem de tezi aynı anda çalışmam lazım. E, onların da sürekli son tarihleri var, onlara yetişeyim, bir yandan teze bakayım falan derken, yani bir yere fiziksel olarak gidip de bir staj yapmak benim için zor görünüyor şu an.
Tamam. Hımm. Anladım, beraber. Hı hı. Aynen, yani yok, çok iyi anladım zaten <chuckles> belli bir saat var, yapılacak işler var. Eee, işin bir şeyi var. Mantığı var, yani, yapılabilecek seviyede. O zaman hani fiziksel olarak gitmek zor ama yani, eee, anlamak için en azından biraz araştırmayı derinleştirebilirsin. Orada olan insanlarla, eee, iletişime geçmeye, eee, gibi bir şeyde bulunabilirsin. Yani, atıyorum, ya, işte, LinkedIn gibi platformlardan gidip, hani, “Sizi böyle gördüm, böyle bir i ilgim var, vs.“ Ha bazen cevap verirler, bazen vermezler ama belli de olmaz. Sonuçta sen de bir genç avukatsın ve önemli yerlerde hem yani birçok hizmet vermek istiyorsun, eee, ö iyi bir pozisyonda. Eee, önemli bu nokta ve oradan, hani, daha, böyle, idealist, daha, ııı, sağduyulu insanlar çıkıp cevap verebilir. Belki küçük bir, hani, oradan bir, eee, insanlarla etkileşime geçip küçük bilgiler alabilirsin. Yani, s o sektörde, oralarda olan insanlar, eee, belki sana bir şey verebilirler. Eee, yani ön görüntü verebilirler sanki nasıldır, değildir diye. Hımm.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Anladım. Yani, şöyle, eee, ben mesela bunu daha önce düşündüm ama hep çekindim. Yani, acaba profesyonel bir görüntü değil mi bu ya da böyle bir şeyi sormak karşı tarafı rahatsız eder mi? Hiçbir tanışıklığım yok sonuçta bu insanlarla. Nasıl olur vs. diye çok çekindim açıkçası. Sence bu, eee, yani, doğru bir yöntem olur mu ya da karşı taraf bunu nasıl karşılar?
I hı. M öyle düşün şöyle düşün. Pardon kesmek istemiyorum da, sen mesela o, eee, işte, 10 sene sonra Avrupa Parlamentosu’nda bu görevi, eee, yapıyorsun, oturtmuşsun, farklı bir işler, projeler peşinde koşuyorsun, keyfin yerinde. Sana genç bir avukat, yani, bu hırslı, meraklı, merak etmiş, sana güzel, tatlı bir mesaj yazmış. Hani, cevap verip vermemek tabii ki her kişiye göre değişir, dediğim gibi. Ama sen gelse mesela, “A, çok saçma, niye bana yazdı?” diye mi düşünürsün yoksa, "A, genç bir arkadaşımız, eee, bağlantı kurmaya çalışıyor, bir şeyler çabalıyor." Hani, vaktin varsa, işt bir mesajla yardımcı olabilirsin. Ya, bu çok yapılan bir şey ve kaybedecek bir şey açıkçası çok yok. Çünkü aslında istekli olduğunu, öğrenmek istediğini gösteriyor. Yani, sana yapılsa kötü bir şey olarak mı düşünürsün yoksa mesela yardımcı olmaya çalışır mısın?
Hımm. Yani, böyle düşününce, eee, ö gerçekten fikrim değişti. Çünkü dediğin gibi, yani, ben eğer benim mesaj atmayı düşündüğüm kişilerin yerinde olsaydım, eee, ve eğer t senin de dediğin gibi zamanım varsa eğer bundan eee, bunlara cevap vermekten aksine mutluluk duyardım. Çünkü, eee, bilirdim ki ben de o yollardan geçtim ve benim vereceğim cevap o kişi için çok büyük anlam ifade edebilir. Ya, gerçekten çok teşekkür ederim. Eee, benim, yani, bu konudaki, böyle, eee, kararsızlığımı bayağı bir dağıttın. Eee, verdiğin tavsiyeler üzerine de, eee, daha detaylı düşüneceğim. Çok teşekkür ederim.
Hımm. M aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Harika! Rica ederim, yani, yardımcı olmaya çalıştım. Dediğim gibi nereden ne çıkacağı belli olmuyor. O yüzden en azından, eee, denemeni ve bir şekilde, eee, kovalamanı isterim. Bence sonunda çok güzel şeyler, eee, olabilir. İ az da olsa yardımcı olduysam ne mutlu bana.
Çok teşekkür ederim tekrar. Hoşça kal, kendine iyi bak.
Rica ederim, görüşmek üzere.